Ừm, được đó. Vậy thì, ờ, bạn cũng có thể nếu như mà buổi sáng hông có thời gian thì chuẩn bị sẵn trước buổi tối đi. Bạn sơ chế thôi, ví dụ bạn rửa sạch nè những cái nguyên vật liệu nào đó cần thiết hoặc là nếu như mà ăn bánh mì sand sandwich á, thì bạn có thể để mua để sẵn ở đó nè. Sang buổi sáng thì bạn chỉ việc, ừm, ừm, chế chế biến nhanh thôi. Thì đó cũng là một cái cách để tiết kiệm thời gian cho bạn nè.
Ừm. Ừm.
Rồi. Ừm.
Ừm, thế nhưng mà bạn có một vài cái gợi ý nào về cái khẩu phần ăn buổi sáng không? Ví dụ như là bánh mì sandwich thì mình thấy là, ừ, chắc là cũng hợp với mình đấy. Ăn nó cũng không có quá là nhiều dầu mỡ ấy, chắc chỉ thêm một vài lát thịt nhẹ nhẹ thôi, thịt luộc cũng được nhưng mà mình thích ăn mấy cái kiểu là nó không dầu mỡ như thế ấy. Thì bạn có gợi ý thực đơn nào cho mình không? Kiểu là, nó dễ dễ thôi.
Ừm. Ừm. Ừm.